Ama sanırım bahsettiğine göre normal dolmadan farklı olarak, aaa, kıyma kullanmıyorsun, küçük kuşbaşı et kullanıyorsun. Çünkü normal, aaa, Türk yemeklerindeki dolmalarda sarmalarda bir etli olur, bir de etsiz, eee, zeytinyağlı versiyon versiyonu olur. Etli versiyonunda genelde kıyma kullanılır, pirinçle karıştırılır farklı içerikleri olur bunda f daha farklı olarak, aaa, sanırım kuşbaşı eti kullanmayı tercih ediyorsun.
Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Evet, çok doğru söyledin. Şeyde biraz daha Güney'de ve Güneydoğu'da, Doğu'da, eee, kıyma çok, böyle, tercih edilen bir şey değil, form değil, etin.
Hımm. Bunu bilmiyordum.
Biraz, öyle, bir şey var, eee, kıymaya şüphe şüpheci gözlerle bakılır. <chuckles> Neyse, içine Hımm, içine. <laughs>
<giggles> Evet, içine at eti de koyarlar, aaa, geyik eti koyarlar. <chuckles>
Ha hatta, şey, evde çekilir kıymalar, falan. Ben, çok zaman evde kıyma çektiğimizi hatırlıyorum, yani.
E, tabii şu an Türkiye'de enflasyon oranları çok yüksek. Bir de dünyanın her yerine kıyasla, eee, et fiyatları çok fazla, aaa, ımm, artmış durumda.
Üretim, aaa, vs. az olduğu için.
E, üretim miktarı az, maliyeti düşürmek için dışarıdan ithal ediliyor, aaa, etler ve hani bu da insanları maalesef, aaa, kötü yollara başvurmaya teşvik ediyor ve, aaa, garip işte, eşek eti, at eti gibi haberlerde bunlar, aaa, görülüyor bazen ve çok üzücü aslında bir durum.
Hı hı. Evet, haklısın. <chuckles> Geyik eti. Evet, evet. Yani. Şakası bir yana, aaa, haklısın, bu tür şeyler oluyor.
Ama bu gibi durumların, aaa, yemek kültürüne bir şekilde tesir etmesi de ilginç bir detay. Aaa, hı hı.
Hımm, ha, evet, haklısın, b böyle bir bakış açısı da var. Eee, yani, bu bu, taraftan da bakmak lazım. Ben hep böyle yemeğin daha, eee, pratik ve de, ııı, yapılışıyla, yani, ve, şey, eee, tadıyla ilgilendim aslında. Bu yemeğin en önemli özelliği ekşi olması aslında. Ya zaten sumaktan da anlaşılabileceği üzere ekşi bir tadı oluyor. Benim en çok sevdiğim ve kocaman bir böyle, şey gibi böyle, aile yemeği olur, yani. Şey 2 kişiye ben bir, işte, kabak dolması yapayım, diyemez <chuckles> doğrusu. Bir böyle en azın
Hı hı. <giggles> Çok güzel. Evet. Kaç katı, normal bir küçük bir kabağın kaç katından bahsediyorsun, bu kabağı, eee, ölçeklerken?
Imm. Düşünelim. Balkabağı balkabağı ölçüsü diyebilirim.

Sembusek bu da a Arapça kökenli bir kelime o zaman, hımm.
Evet. Evet, evet, şeyde, ımm, Lübnan'da da yapılıyor, ımm, birtakım yerlerde gördüm ben hatta, la
Ya, tabii zaten Mezopotamya, insanlığın doğduğu yer olduğu için e, tabii ki yemek kültürü de çok zengin ve etkiliyor, çe çevre coğrafyayı da çok fazla etkiliyor. Tabii bunlarla birleştiğinde güzel sentezler elde e edilmiş oluyor. Yani, belki de, aaa, bahsettiğin yemekler asıl, işte, Mezopotamya'nın değişik bölgelerinde o, eee, temeli oralar olabilir, ama mesela, aaa, Güneydoğu'ya geldiğinde farklı bölgelere gittiğinde, eee, İran'a Akdeniz taraflarına geldiğinde bu yemekler daha farklı pişirme yöntemleriyle, işte, o kültürel değişikliklerin etkisiyle farklılaşabiliyordur diye, aaa, düşün
Evet. Evet, evet, kesinlikle. Hı hı. Evet. A! Evet, çok haklısın. Hı hı. Evet, evet öyle, tamamen öyle. Eee, aynı coğrafyada, eee, benzer malzemelerle yapılan yemekler, farklı teknikler uygulanarak, eee, yapılıyor aslında. Bir tanesinin adı bı adı ne bileyim işte sembusek oluyor, diğer tarafta, işte, onun açık halini yapıyor, lahmacun diyor falan. Aslında, zaten, eee, benzer malzemeler ya da aynı malzemelerle, farklı teknikler uygulanarak yapılan yemekler, ama
Evet. E, sembusek, lahmacunun birebir aynısı o zaman, sadece kapalı tabii sadece kapalı hâli, hımm. Yani, iç harcında iç harcında veya herhangi bir şeyde bir farklılık yok o zaman, yine soğan, domates, eee, biber, baharatlar.
Kapalı hâli, hımm, evet yarım ay şeklinde. Evet, biber, eee, çeşitli baharatlar, bir, şey, yenibahar çok, eee, kullanılır, kullanılır, eee, şeyde Güneydoğu mutfağında. Eee, yenibahar değil mi? Evet, evet, karabiber ve yenibahar. Emm, onun dışındaki baharatları hatırlamaya çalışıyorum, kişniş kullanılır mesela, kuru olan, yani, şey, eee, kişniş sevilir bayağı oralarda, <chuckles> yani, bizim oralarda. Onun dışında, sumak, az önce söylediğim gibi, eee, az önceki yemekte de bayağı şey, hatta öne kar a evet <chuckles> önemli bir rol oynuyor, ekşi falan, eee, şeyi verebilmek için. Tabii bir o zaman da şey oluyor sanırım e, asidik oluyor yemek aslında.
Hı hı. Doğrudur. Evet, bu bölgeye özel. Tabii. Hı hı. Kar a. Hı hı.

2 çeşidini de yaparlar. Haşlama olan olan da yapılıyor, kızartma olan da yapılıyor. Onun bir de kızartma olanının bir farklı kızartma yöntemi daha var. Eee, yumurtaya bulanarak kızartma yöntemi var bir de. Böyle ekstra daha çok kalori isterseniz, daha kolesterole doymadıysanız eğer, bir de yumurtaya bulayarak kızartma yöntemini deneyebilirsiniz. <chuckles> Biraz şey
Hımm. <chuckles> Ya, şurayı kaçırdık gibi hissediyorum. Aaa, kabak yemeğinin ismi neydi özel bir ismi var mı yoksa kabak yemeği diye mi geçiyor?
Var, şey, eee, söyleyeyim kara'a <chuckles> Arapçada kar'a. Evet, böyle diye bitiyor. Sondaki "a".
Kar'a. He, o oz o o zaman bir Arap yemeğinden mi ba bahsediyorsun?
Sanırım bölgede, eh, bölgede, emm, etnisite de çeşitli olduğu için kültür de öyle mutfak da öyle. Eee
Evet. Tabii, maklube mesela çok, aaa, ünlüdür gene o bölgelerde.
A! Evet, doğru ve şey, o da z tamamen Arapçadan geliyor aslında adı.
Tabii. Biliyor musun ne demek maklube ya da kar'a ne demek?
Maklube mi? Kara'a şey, eee, o kabağın adı. Maklube, maklub şey devrilmiş aslında, kaleben devirmek. Aslında devrim, inkılap falan tamamı aynı kökten geliyor.
Hı hı. Hımm. A! Çok ilginç. Yani, o de devirmek de tencereye önce böyle eti koyar koyarlar. Sonra patates koyarlar. Sonra pirinç koyarlar. En son onu pişi pişirdikten sonra onu ters çevirirler. O devirmek oluyor. Hımm.
Evet, evet, evet. Evet. Evet, işte ters çevirmek, devirmek, evet, onun için devrilmiş olan, maklube ı şey, ya b şey şimdi biraz böyle etimolojik kökenlere falan gitmiş oldum ama. Yı
Anladım. Yo, yo, çok güzel konular.
eee, maklubede devrim, inkılap falan hepsi aynı yere gidiyor aslında. Şeyde de öyle, eee, Türkçe'de de aynı şekilde. Devrim, devirmek aynı yerden geliyor.
Hı hı.